بالضبط، بالضبط. فَما بالك بقى لمّا تكون شُغلانة أنت مقدّم عليها و فأنا باشوف برضه إن ال المظهر ده حاجة مهمة.
إمم. و ه ه هم بالنسبة لهُم أ أ يعني لو لو أنتِ رايحة على position هتكوني فيه آآ واجهة للشركة زي الناس ال ال الم بتوع الsales أو كده، فدي بتكون برضه ميزة إن أنتِ تكوني رايحة ع لابسة لبس كويس جدًا ال ال ال ال ال المظهر بتاعكِ ممتاز بحيث إن هم ب بيعتبروا ده indication أو مؤشّر للي جاي بعد كده.
إمم. أيوه. آه. إمم. بالضبط. أنا sales أصلًا فأيوه عندك حق. <giggles> عندك حق مليون في المِيّة، فآه طبعًا. بالض آه. <laughs>
آه. <laughs> ما جِبتش حاجة جديدة كده. <laughs> آيوه. كويس أضفتي لي معلومة بصراحة كويسة جدًا. <chuckles> طيب، قولي ليِ كدهوّة آمم مقابلة أو interview آآ نَجَحت كويس جدًا و وع و و واستنتجتِ أو استشفّيتِ إزاي إن هي نَجَحَت أو بَقِت interview كويسة؟ يعني هم قالوا لِك في الآخِر إن هي أداءكِ كان كويس والّا أنتِ كده من الbody language بتاعتهم استنتجتِ دوّة؟
ف آه. إمم. إمم. إمم. آه. بُص، أنا في interviews كتير أوي دخلتها، وبابقى عارفة إن أنا accepted أو هاتقبل يعني في الوظيفة وأنا لسّه قاعدة جوّه يعني ف آه بصراحة. بس مش نَرجسيّة يعني والله بس <giggles> بس بناءً على إن أنت أهَم حاجة إن أنت تكون بتتكلّم.
من قبل ما هم يبعتوا لِك ميل أو حاجة، إمم. طب بناءً على إيه؟ <chuckles> إمم.

بالذات في آآ، في titles معيّنة يعني.
زي إيه؟
آآ زي الsales الsales يعني باشوف إن الsales ده من أكتر ال الإنترڤيوهات اللي بتبقى حا حاسمة جدًا، آه بالضبط.
آه. امم، أسأل على امم، علشان هو المفروض ال ال آآ، الclient أنت ال أنت اللي بت بتدير الحوار مش مش هو ال اللي بيمشّي الحوار.
يعني أصل أنت تروح تتكلم مع بالضبط، بالضبط وأنت ال الهيئة بتاعة شركتي، علشان تدخّل لي فلوس، فأنت مُذبذب، فهتبقى في مشكلة كبيرة.
آه. الشركة بتاعتك فيها آه، فيها ثغرات أو أو مش واثقين من نفسكم، مضبوط.
بالضبط، آآ، برضه غلطة تانية، الناس اللي بتقعد تتكلّم في حاجات كده اللي هو، أي حاجة وخلاص في ناس كده بتقعد تحشي في الكلام، برضه دي أنا باشوفها غلطة، آه يعني خلّيك straight forward.
<laughs> أيوه. بيطوِّلوا في الinterview أيوه، على قد السؤال.
بالضبط، خلّيك straight forward واعرف أنت عايز تقول إيه، واعرف أنت عايز تسأل على إيه، واعرف أنت المفروض تقول إيه وتbring out إنجازاتك كده والexperiences بتاعتك، فبرضه في ناس بتقعد تحشي حاجات كتير كده واللي قدّامك بيبقى فاهم كده، كده يعني، الراجل اللي قدّامك ده قاعد مع مئات، آآ الناس، ما هو
امم. ممتاز. آه، هو عارف ال الفولة وغطاها.
ب <laughs> بالضبط كده، ف فبس هي الحاجات دي يعني.
طيب، في طريقة معيّنة أو حاجة معيّنة بتتبعيها بعد الinterview يعني بتبعتي لهم mail مثلًا ت آآ، تشكريهم والَّا والَّا في في حاجة معيّنة بتمشي عليها بعد الinterview بعد ما خلصتِ؟
امم. بُصّ، أنا من ال من الأسئلة ال اللي هي، ب اللي أنا باعوز باسألها في الآخر، يعني في شويّة أسئلة كده باسألها، وسؤال منهم، أنتم ال ال ال أنتم هتردوا عليَّ within قد إيه، عشان أنا أبقى عارفة، يعني ما باحبش أمشي من interview آآ، و والموضوع مفتوح كده آه، فهيقولوا لي مثلًا بن هنرُد عليكِ within 3 أسابيع، ما باعملش أي حاجة خالص during ال3 أسابيع دول، بعد ال3 أسابيع بكام يوم كده، بابدأ أبعت بقى follow up.
امم. إمم. امم. مستني كتير، وأنا مش عارف. امم. ممتاز. امم. بتبعتي .mail